Ah, ich würde ganz grob sagen, dass das 'n bisschen vielleicht auch spirituell war, ähm, äh, dass wir uns, äh also, wir z wir haben so 'n Duo gemacht dann am Ende, also, die letzten 5 Jahre und wir sind sehr unterschiedlich gewachsen in den Jahren dann. Also, wir haben sehr gut musikalisch zusammen funktioniert. Äh, das war echt, sobald die Musik lief, äh, hat man sich blind verstanden und man musste auch gar nicht, für ne, also, man wusste immer, was irgendwie zusammen klickt und das war immer so 'n konstanter Fluss. Ähm, aber menschlich sind wir boah, ich glaube, unterschiedlich hätte man nicht sich entwickeln können. Und da ist es auf jeden Fall 'n bisschen auseinandergelaufen, sodass ich, ähm, mir irgendwann nicht mehr vorstellen konnte, äh also, jetzt nicht musikalisch, das das war immer noch gut, aber ich konnte mir nicht mehr vorstellen, so viel von meiner Lebenszeit mit dieser Person zu verbringen. Also, das war dann mit Proben und Konzerten noch in Ordnung, aber wenn ich mir dann vorgestellt hätte, ähm, dass ich jetzt vielleicht wirklich auf Tour gehen müsste und meinen Tag ein, Tag aus mit dieser Person als einzigen festen Fixpunkt so auch, äh, leben müsste, da dann ist das auf einmal 'ne Version geworden, die die nicht zukunftsfähig oder tragbar für mich war.
Mm. Ja. Mm.
Das war aber auch nicht der einzige Grund, sondern das, ähm gleichzeitig habe ich auch für mich gemerkt, dass, äh ich habe lange dann also, wir haben in 'ner Großstadt gelebt und dort geschafft. Und für mich war der Moment gekommen, wo klar war: „Okay, ich brauche 'n ich brauche 'n Perspektivenwechsel, ich brauche 'ne Veränderung und ich werde den nicht hier in der Stadt kriegen, ich muss tatsächlich jetzt losgehen.“ Und unser Projekt war noch nicht bereit, um, mm, größer zu fahren, f mehr unterwegs zu sein. Das hat sich finanziell so dann noch nicht getragen. Und ich wusste aber, dass das jetzt an ne, also, es war einfach an der Zeit, es die die Stadt erst mal hinter sich zu lassen. Und, ähm, da habe ich dann den Cut für mich gezogen und gesagt ich habe dann 'n Gespräch gesucht und habe ge also, ich habe es jetzt gar nicht so auf die persönliche Geschichte geschoben, sondern habe ihm dann auch einfach gesagt, so, dass es für mich Zeit ist, jetzt irgendwie loszuziehen und erst mal auf Reisen zu gehen, und, äh, dass ich jetzt pausiere und aussteige und, ähm, erst mal nicht mehr auf dem Weg laufe, so. Er auch nicht jetzt unbedingt auf mich warten muss, sondern dass dass ich äh, erst mal 'n Cut ziehe und mal schauen.
Mhm. Ja. Mm. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja, 10 Jahre sind auch 'ne super lange Zeit. Also, ich bin mir auch sicher, dass du diese 10 Jahre auch super viele Sachen gelernt hast, und auch, ähm, einfach generell neue Sachen gelernt hast. Also, ich persönlich, wenn ich das so raus höre, würde sagen, das hat sich definitiv gelohnt, dass du da so lang dran geblieben bist. Gab es auch Phasen oder zumindest Sachen, wo du die, ähm, Hoffnung behalten hast zu etwas, und was du dann auch als, ähm, Erfolg oder al als als erfolgreich, ähm, kategorisieren würdest? Also, wo du wirklich 'ne Hoffnung hattest und diese Hoffnung hat sich dann bestätigt auf irgend 'ne Weise?